Hi, ähm, ich habe einfach gemerkt, dass mir in letzter Zeit die Motivation fehlt, regelmäßig zum Sport zu gehen.
Mhm. Sag mal, ja, wenn du sagst, regelmäßig, wie sieht denn oder wie sah denn, ähm, deine Sportroutine aus?
Also, 'ne Zeit lang habe ich's geschafft, für so ‘n Monat. <chuckles> Ähm, mindestens dreimal die Woche zu gehen und eigentlich auch viermal.
Mhm.
Also, dann quasi nach der Arbeit noch ins Fitnessstudio. Ich mache, wenn dann Kraftsport.
Oh, okay. Und, ähm also das ist das, was du dann auch im Sport erreichen mö möchtest, halt, ähm, Muskelaufbau?
Ja, genau, also, f einfach 'n bisschen fitter sein und ‘n bisschen definierter. Genau.
Mhm, also, wenn du sagst: „Dreimal die Woche, viermal die Woche“, ähm, wie sieht es denn generell aus, so realistischerweise, wie viel Zeit und Energie hast du pro Woche verfügbar?
Ähm Also, Zeit ist in erster Linie gar nicht das Problem. Also, ich arbeite Vollzeit, ähm, aber abends vielleicht mache ich da mal was mit meiner Freundin oder so, aber eigentlich hätte ich schon die Zeit dafür.
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, und was hindert dich?
<chuckles> Das ist 'ne gute Frage. Es ist eher so 'n bisschen, ja- wie man immer sagt- der innere Schweinehund. Also, ich kann mich irgendwie nicht motivieren. Ich wenn ich dann zu Hause bin, in meiner Wohnung, schön gemütlich, draußen ist eh schlechtes Wetter, das das <chuckles> das spielt alles mit rein.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja, okay. Ah ja. Ähm, wie sieht's denn aus, wenn du dir, ähm, zu Hause 'n paar, ähm, Geräte anschaffst? Ähm, würde das deine Motivation heben, wenn du jetzt zum Beispiel so Gewichte in der einen <chuckles> Ecke hättest und
Ah. Oh. <chuckles> Äh, ja, tatsächlich. Also, ich habe hier in in meinem Gang hängt so 'ne Klimmzugstange. Und ich mache da jetzt keine ganzen Workouts damit, aber wenn ich immer vorbeigehe, dann <chuckles> ziehe ich mich schon immer ein zweimal hoch. Einfach
Mhm. Mhm.
e einfach so halt. Also das das kann ich mir schon vorstellen, dass das auch, äh, dann, wenn ich die Geräte direkt vor mir habe, mich 'n bisschen öfter motivieren könnte dazu.
<chuckles> Ja. Mhm, und wie sieht's denn aus, äh, fällt's dir leichter, wenn du das alleine, äh, für dich machst, oder denkst du, dass es 'ne bessere Motivation noch wäre, wenn du jetzt 'n, äh, Freund, 'ne Freundin, ähm, mit dabei hättest?
Also, ich gehe schon sehr gerne mit meinen Freunden ins Fitnessstudio. Nur das Problem ist, das, äh, klappt meistens unter der Woche nicht, weil da einfach unsere Zeitpläne so verschieden sind. Also, am Wochenende gehe ich dann manchmal auch, äh, mit 'n paar Freunden, aber unter der Woche ist das eher schwierig.
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Na ja, du könntest ja unter der Woche halt das nutzen, dass du die Geräte zu Hause hast. Und dann machst du zu Hause 'n bisschen was. Und am Wochenende, äh, machst du halt, äh, dann 'n festen Termin aus mit deinen Freunden. Dann hast du ja unter der Woche sowieso auch schon mal 'n Ziel: „Okay, am Wochenende findet auf jeden Fall Sport statt.” Ähm, das wäre auf jeden Fall schon mal dann was Regelmäßiges. Und dann natürlich unter der Woche, äh, würde ich, äh, auch nicht jetzt so 'n Druck also sage ich mal: „Bau dir nicht so 'n Druck auf.”
Ah, mhm. Mhm. Mhm, hm. Ja. Ja. <chuckles> Zu großer Druck, okay.
Äh, wenn wenn's da liegt mhm, genau.
Ja, äh i i i ich sehe das schon. Ja, es es ist nur 'n bisschen di diese Geräte, ähm, zu Hause, das ist an sich 'ne gute Idee. Nur das Problem ist, ich hocke schon, äh, im Homeoffice 24/7. Das heißt so Sport es wäre halt dann so mal was, wo ich rauskomme, weil das habe ich grade nicht. Und klar, ich ich mag's dann in meiner Wohnung oder so, aber für 'n Sport, den auch noch dann hier in den 4 Wänden zu machen, das ist vielleicht grade für mich jetzt nicht die richtige Lösung.
Mhm. Mhm. Okay. Natürlich kannst du auch, ähm, selber dir äh, dir äh, dich entscheiden. Dann halt einmal die Woche erstmal, ich wü äh, sag mal, fang langsam an. So vielleicht, dass du weil du sagst ja, du hast 'n Monat das geschafft durchzuziehen. 3 bis, äh, 4 Mal die Woche. Ähm, wenn du jetzt wieder startest, dann machst du vielleicht erstmal einmal die Woche, ähm, gehst aber raus. Also, ähm, wenn du sagst, das Wetter ist jetzt gerade schlecht, ähm, dann, ähm, natür äh, geh mal ins Fitnessstudio <chuckles> und am Wochenende dann halt mit Freunden, unter der Woche halt dann für dich. Und, ähm, dann schaust du mal, ob du dich, äh, ähm, so fühlst, als könntest es dann steigern unter der Woche, ähm, zweimal die Woche. Wenn du sagst, es soll auch Muskelaufbau sein, da muss ja auch zwischendrin mal 'ne Pause sein, damit der Körper sich so regenerieren kann, ne?
Mhm, okay. Ja. Ah, mhm. <chuckles> Mhm. Ah, ja. Okay. Ja. Ne, das das macht schon Sinn, da das mit dem, äh, nicht so viel auf einmal. Ich, ich nehme mir dann immer so viel vor. Und dann klappt das meistens nicht, weil es einfach so viel auf einmal ist. Und dann bin ich direkt wieder demotiviert, weil das klappt ja eh nicht, auch wenn ich es probiere. Da da sehe ich mich schon auch drin.
Mhm. Mhm. Mhm. Oh, ja. Also, da, äh, kannst du natürlich auch wie gesagt, erstmal so langsame Schritte. Und dann halt auch ma mal so mal gucken, was hast du schon geschafft? Letzte Woche habe i hast du geschafft, äh, zweimal die Woche was zu machen. Wie fühlst du dich damit? Und wenn das gut war, dann machst du es die nächste Woche wieder. Und, ähm, auf jeden Fall ganz wichtig, nimm dir nicht zu viel vor. Und, ähm, auch wenn es mal schief läuft, dann, äh, zieh dich nicht so runter, dass es jetzt schief gelaufen ist. Das ist ja normal, es geht ja jedem mal so. Jede Woche kann auch anders stressig sein. Dann hat man manchmal, äh, mehr Druck als jetzt 'ne Woche davor. Und wichtig ist natürlich, dass es dir immer noch Spaß macht. Das soll keine Belastung sein. Das soll dir Spaß machen und, ähm, deswegen. Also besser, äh, nicht so viel Druck aufbauen.
Mhm. Ja. Mhm. Ah, ja. Okay. Ja, gut. Mhm. Ah. Ja. Ja. <chuckles> Ja, ich glaube, der Druck ist da schon d äh, 'n richtiges Stichwort, weil das wie gesagt, das ist dann einfach immer 'n bisschen viel, wenn man we viel, wenn man da am Anfang steht von wieder dieser neuen Reise. Aber ich ich sehe das jetzt, wenn ich das jetzt mal für so sagen wir 3, 4 Wochen durchziehe und dann bin ich halt wieder an so 'nem Punkt
Mhm. Ganz genau. Mhm.
Wo dann die Motivation nachlässt, so gerade am Anfang hat man dann ‘n bisschen Energie: „Ja, jetzt nehme ich mir wieder was vor, geil“, und dann lässt die Motivation nach. Hast du vielleicht da noch irgendeinen Tipp für mich?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Also, das ist auch ganz normal. Das weil, äh, es braucht ja auch, äh, mindestens 4 Wochen, bis sich was gefestigt hat, ne? Und, dann brauchst du vielleicht auch noch mal ‘n neuen Anreiz. Vielleicht willst du dann noch ‘n anderes Gerät dazu nehmen, oder, ähm, vielleicht noch ‘n bisschen erweitern mit irgendwie dann einmal die Woche joggen gehen, also nicht nur Krafttraining, also dass dann, äh, nochmal ‘ne Abwechslung drin hast, weil dann machst du natürlich an einem Tag, ähm vielleicht, äh, joggst du entweder draußen, wenn‘s geht, oder dann gibt's ja auch, äh, Fitnessstudios, die ‘ne Bahn haben, ne? Oder, vielleicht schwimmen gehen, ich weiß nicht, ähm, inwiefern du schwimmen gehen magst? <laughs> Manche mögen‘s ja nicht. Aber das, ähm dann sowas halt, äh, mit einbaust und dass du dann halt nochmal so ‘n bisschen Abwechslung hast, so dass du, ähm, eben nicht gelangweilt so ist ja auch ‘n bisschen vielleicht gelangweilt, dass jetzt das nicht mehr so spannend ist wie halt am Anfang und dass du da einfach so ‘n bisschen, ähm, Veränderung reinbringst und tra trotzdem <chuckles>
Ja. Mhm. Mhm, mhm. Ja. Ah, okay. Mhm. Mhm. Oh. <giggles> Ja. Hm. Hm. Ja. D das ist äh, das ist ‘n interessanter Ansatz, weil ich ich habe ja gesagt, so: „Ich komme aus meinen 4 Wänden da relativ selten raus“ und dass ich da mal so was Neues probiere, habe ich gar nicht dran gedacht, weil wenn ich jetzt joggen gehe, zum Beispiel, dann bin ich ja draußen und vielleicht wird's mir dann gar nicht so viel ausmachen, am nächsten Tag dann auch mal von zu Hause aus den Kraftsport zu machen. Also, ich glaube, diese Abwechslung, das ist was, das habe ich bis jetzt einfach komplett unterschätzt.
Mhm, genau. Mhm. Mhm. Mhm. Genau. Mhm. Ja, und dann halt natürlich, wie gesagt, wenn dann dann nochmal mit Freunden am Wochenende, dann fragt die doch auch mal: „Wie macht ihr das denn? Wie schafft ihr das denn dran zu bleiben? Ja, also, w äh, was wie habt ihr auch manchmal Motivationstief?“ Wirst vermutlich sagen die „ja“, weil das ist ja ganz normal. Mhm. Genau.
Mhm. Ja. Oh. Mhm. Bestimmt. Ja. Ah, ja, das ist 'n guter Punkt, auch mal die anderen fragen. Okay, dann werde ich auf jeden Fall probieren, da 'n bisschen aktiver zu sein. Gibt gibt's da auch noch so ich ich war früher 'n großer Fan von Teamsportarten, aber ich weiß nicht, ob ich das zeitlich grade wieder so mit meinem Alltag vereinbaren kann, dass ich dann noch, äh, zum Beispiel abends jetzt ins Fußballtraining gehen kann oder so so. Auf sowas hätte ich mal wieder Lust, aber das das sehe ich grad einfach nicht in meinen Tag reinpassen.
Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Also, da kannst du ja noch mal auch gucken, äh, inwiefern das halt ob's wirklich passt für dich. Ähm, ähm, wenn du jetzt sagst Fußball, es gibt natürlich auch noch anderen Teamsport, aber, äh, es wird ja dasselbe sein, egal ob's Fußball ist oder 'n anderer Teamsport. Wenn du sagst, es passt du glaubst, dass es grad nicht so rein passt. Natürlich könntest du eventuell mal so 'n Schnuppertraining machen. Ähm, dann vielleicht mal mit dem Verein absprechen. „Hey, wie sieht es aus? Muss ich jetzt regelmäßig kommen? Ich weiß noch nicht, ob ich das“, also, einfach mit denen besprechen, was möglich ist.
Okay. Mhm, wahrscheinlich, ja. Ah. Mhm. Mhm, okay, ja. Ah, ja, das ist 'ne gute Idee.
Und dann so als Gast so als Gast <chuckles> ab und zu mal mitspielen, vielleicht geht das. Ich äh, da da solltest du mal nachfragen. Mhm.
Ja. <laughs> Ja. Ah, mhm. Oh, ja, dass ich einfach so jetzt mich gar nicht wirklich anmelde. Aber einfach so bescheid sage: „Hey, Leute, ich habe Bock. Wäre es okay, wenn ich einfach 'n paar Mal mit trainiere ohne, dass ich da jetzt so festes Vereinsmitglied werde?“
Mhm. Genau, also das sollte möglich sein. Äh, da erkundigst du dich am besten mal, ähm, ganz, äh, genau
Okay. Ja.
ge steht das bestimmt auf der Webseite, äh, von de den jeweiligen Verein und dann solltest du da auf jeden Fall was, äh, rausfinden können.
Mhm. Ja, super. Also, einfach am Anfang nicht so viel vornehmen und dann aber auch mit meinen Kollegen ‘n bisschen in Kontakt treten. Und, das mit dem Vereinssport, das könnte man auch irgendwie noch so mit einbringen in meinen Alltag.
Ganz genau. Und, dann natürlich, wie gesagt, auch nicht so viel Druck aufbauen. Also, wenn es mal nicht klappt, dann nicht gleich aufgeben und, ähm, denken: „Oh, ist alles alles blöd“, sondern, ähm, dann einfach nochmal wieder loslegen.
Ja. Mhm. <chuckles> Ja. Okay. Also, das ist gar nicht so schlimm. Wenn es mal schief geht, ist es nur schlimm, wenn ich mich davon runterziehen lasse.
Genau, genau
Okay.
weil es gibt immer Höhen und Tiefen. Ist ganz normal.
Ja, das ich glaube, das muss ich mir einfach öfter bewusst machen, dass das dass es ganz normal ist, weil man sieht‘s immer w so auf auf Social Media ja auch, das fällt den Leuten da angeblich immer super leicht, dass die das einfach so durchziehen können und dann demotiviert das halt, wenn das bei einem selber nicht so funktioniert.
Geht anderen auch so. Mhm. <chuckles> Mhm. Ja. Also, äh, Social Media ist ja auch immer die zeigen das Optimum, das Beste. <laughs> Und, wie es dann hinter den Kulissen aussieht, siehst du ja dann oft nicht, also würde ich, äh ja, ganz genau, nicht, äh, immer denken, da ist alles perfekt. Da gibt es auch, ähm, manchmal Tage, an denen es nicht so klappt.
Ja. <chuckles> Mhm. Okay. Okay, super. Ja, d das hat unglaublich geholfen. Also, ich habe da auf jeden Fall jetzt einige Ansätze, an denen ich mal arbeiten kann. Und, äh, ich hoffe, dass das in Zukunft von mir dann einfach ‘n bisschen runder läuft.
Mhm. Sehr, sehr gerne und wenn du noch weitere Fragen hast, dann kannst du dich jederzeit melden.
super. Danke.